เราก็มีบ้าง แต่เราจะเป็นแนวแบบว่า พอเราเจอคนเนาะที่ บ้าน คนในครอบครัวที่เขาจะชอบแบบ อุ๊ย ดูยัยนั่นสิ แต่งตัวอะไรเนี่ย อะไรอย่างเงี้ย คนในครอบครัวเราที่แบบเขายังมีความเป็นไทยเยอะ ๆ แล้วเราจะแบบ โอ๊ย แบบ เออ มันก็เรื่องของเขาไหมแบบไม่ต้องไปยุ่งกับเขา อะไรอย่างเงี้ย เราก็ จะ เป็น
ค่ะ ใช่ อะฮะ เออ อย่าไปยุ่งกับชีวิตเขาเลย อา
ใช่ เราจะเป็นคนที่กลายเป็นว่า ไม่ชอบพูดถึงใครในทางลบ โดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักอะ เออ คือมันไม่
อืม แต่คนไทยเป็นใช่ไหมเนาะ?
โอ้โฮ ยิ่งที่บ้านอะค่ะ แบบเม้าท์มอย "เอ๊ย ดู ดูยัยนั่นสิ ดู ดูไอ้เด็กคนนั้นสิ" คือทุกคนจะต้องแบบมีคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีกับคนอื่น ซึ่งเรารู้ สึก ว่าแบบ เออ ก็ เลยไม่ค่อยจะชอบนิสัยอะไรแบบนี้สักเท่าไรนัก
เม้าท์มอย <laughs> ค่ะ เออ ใช่ ๆ ค่ะ เรา เราอะ เหมือนแบบวัฒนธรรมเราเป็นวัฒนธรรม 3 แยกอะเนาะ เออ <laughs>
<chuckles> เออ รออยู่ตรงกลางใช่ไหม? <chuckles>
ใครมาก็ต้องแซว ใครมาก็ต้องแบบทักไปก่อน อะไรอย่างเงี้ย อืม อ่า แล้วก็มีวัฒนธรรมอย่างอื่นอีกไหมคะ ที่เราแบบว่า จะต้องแบบมัน มันต่าง ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในเรื่องของการทัก ทาย
เออ อืม ๆ ๆ เออ มันแบบจะต้องเป็นอย่างนั้น เออ เดี๋ยวมาพูดข้อดีของวัฒนธรรมไทยหน่อยแล้วกัน คือเราก็จะชอบความที่แบบว่า เผื่อแผ่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะ เหมือนทำกับข้าวกิน แล้วก็ เออ เอาไปแจกบ้านโน้นบ้านนี้ คือเหมือนแบบ
อือฮึ อ่า ต่อ อา เอ๊ะ แล้วคนอเมริกัน เขาไม่แจกกันเหรอ?